Mh. Bello anche questo, secondo me. Perché tipo, mhmm, spesso, specialmente noi noi giovani al posto al posto di chiedere preferiamo, magari, ritrovarci nei casini direttamente.
Sì. Eh!
E continuare con, tipo, la nostra testardaggine, però il fatto di chiedere consigli a adulti aiuta un sacco, aiuta tantissimo, tantissimo, tantissimo.
No, quello è vero, sì. Ma, mhmm, cioè, banalmente anche ai miei nonni, magari, ci so de situazioni, chiedevo a loro, cioè loro so se veramente so a bocca della verità, perché ogni volta
Oh! Carino!
magari facevo di testa mia, ma lui mi diceva: "No, dovevi fare così." Cioè, avevano sempre ragione. Quindi, proprio perché sono più adulti, loro le hanno già vissute quelle situazioni, sanno già come andrà a finire. Poi, a me è capitato un po' di volte, magari, c'era una mia amica e <tsk> mia mamma ha detto: "Guarda, mhmm, mi puzza un po' quella ragazza, non lo so." Non si fidava troppo, diceva: "Guarda, secondo me, mhmm, non è proprio una brava amica o meno".
Mh. Giusto. Mh-mh. Non si fidava. Mh, mh, mh, mh, mh. Mh-mh.
Perché poi mhmm, cioè il fatto che tu ti trovi in quella situazione, tu molto spesso non non vedi, cioè, le cose come stanno, sì. Invece, visto comunque da una terza persona, dall'esterno, ehm, tu vedi realmente come sta le cose. Quindi, quando te le dicono tu dici: "Ma no, ma non è vero, è una tua opinione, è una tua sensazione".
Non ti rendi conto subito. Mh, è vero. Mh-mh. Esatto, è vero! <chuckles> Capita sempre così!
Non è così, non è così. Ehm, però invece molto spesso poi quell'amica si è comportata male, si è rivelata magari falsa e quindi ti dico: "Sì", aveva ragione, e quindi a la volta dopo l'ascolti.
E lì dai ragione. Mh. Mh-mh.

E quindi, mhmm, sì, perché magari magari ti immedesimi già nella situazione, dici: "Pos potrei o studiare o lavorare". E io mi mi immagino già la situazione come se avessi già preso la decisione.
Quindi vai verso quella cosa, diciamo. Mh-mh. La decisione prima, okay.
Esatto, e quindi sento come mi cioè sento le emozioni che mi evoca quella decisione e magari mi sento più tranquilla in una indi dico: "No, mi sento più sicura su quella cosa, allora okay".
Mh-mh. Quindi vai, okay.
Sì, sì.
Ma tipo, mhmm, non ti capita magari di trovarti in una situazione come ad esempio hai fatto appena l'esempio tipo del del ves dei 2 vestiti: magari sei indecisa, non sai quelle scegliere perché non ti convincono. E in quel caso lì tipo non mhmm, non ti capita mai tipo di farti aiutare, cioè di chiedere tipo una seconda opinione o robe del genere, oppure sei tipo più impuntata nel scegliere tu da sola la cosa?
S Allora dipende perché, mhmm, allo mettiamo il caso però in cui sono indecisa, okay, quindi lì magari sono con una mia amica, con mia sorella, lì chiedo l'opinione. Oppure chiedo se mando magari le foto alle mie amiche, dico: "Secondo voi qual è la migliore?" Mi faccio consigliare. Cioè più mi faccio consigliare, sento tutte le opinioni, però poi potrei scegliere comunque anche l'altra opzione, cioè quindi Tutti mi dicono prendi vestito rosa, no, io lo prendo rosso, cioè perché <clicks tongue> non lo so, cioè alla fine sta a me decidere, quindi, cioè mi interessa comunque sì, sì, m' interessa comunque l'opinione di altri, però alla fine vedo io. Però sì, magari, ehm, dico come mhmm, magari do più che altro chiedo consigli, magari dico: "Come mi sta?". Più che scegliere quale, dico: "Mi sta meglio questo, mi sta meglio l'altro, com'è dietro?" Chiedo un pochino più consigli. Quello sì.
Sì. Ah okay, okay, okay, sì, sì. E poi lì Mh-mh. Esatto, magari ti convince di più anche. Mh. C'è un limite. Ah okay, mh-mh. Ci sta. Ci sta, ci sta onestamente. Mh-mh. Interesting. <chuckles>
Poi vabbè, se devo chiedere consiglio magari ai miei genitori, a mia mamma su qualcosa, ci sono alcune cose che cioè, lei non non so troppo ascoltarla perché, mhmm, sono un po', sì, perché sono magari un po' extra, magari scelgo vestiti che per lei sono sempre troppo corti, indi lei mi dirà: "Prendi quello che è bello coprente"
Mh-mh. <chuckles> Perché? <giggles> Ah. <giggles> <chuckles> Prendi quello più lungo. <giggles>
"prendi quello più lungo, questo non va bene, non prenderla." Quindi lì non l'ascolto, in quel caso so che ha un'opinione un po' troppo rigida, ecco, quindi dico: "Vabbè okay".
<chuckles> Egli tu. <chuckles>
Sì. In quel caso poi neanche chiedo l'opinione, quindi mhmm, però mi viene data.